Senti, oggi vorrei parlare un po' insieme a te di di di stress e, in particolare, ti vorrei chiedere come fai tu a gestire lo stress quando hai gli esami all'università? Hai una tecnica particolare?
Allora diciamo che, mhmm, secondo me è un po' inevitabile, cioè partiamo da questo presupposto che, cioè, ci sarà sempre un po' di stress, secondo me. Poi, conosco persone che, invece, se la vivono molto meglio di me. Quindi io <sucks teeth> comunque, forse, sono anche una ragazza, magari, un pochino più emotiva, più, mhmm, ansiosa e quindi forse ho s mi sento ancora più stressata rispetto agli altri. Cioè, è una è una domandona ovviamente. Cioè, dipende dipende da persona a persona. Io nel mio caso cioè, io più che altro ho uno stress iniziale, nel senso che io quando, ehm, magari so che devo studiare ma non ho fatto nulla, devo iniziare, mhmm, a studiare per un esame, non ho fatto nulla. Lì, son mi sento molto stressata, proprio perché non sto facendo abbastanza. Cioè, mi viene proprio l'ansia di non riuscire a fare in tempo le cose e farle bene.
Mh. Mh. Certo. Okay. <laughs> Mh-mh. Mh-mh. Okay. Ho capito, ho capito. E quindi come fai, uhm, quando ti accorgi, no, che effettivamente stai entrando in una fase, uhm, di stress perché appunto come mi dicevi ora non hai fatto abbastanza fino a quel momento. Ehm, come gestisci questa cosa? Come ti organizzi per, uhm, non sentire più quello stress così forte?
Allora, innanzitutto, penso allora, è l il problema è proprio la è difficile iniziare. Cioè, la cosa più difficile è iniziare, perché poi se studi una cosa, ehm, già e la riprendi una una seconda volta, già la seconda volta è meglio, perché l'hai già vista una volta. Non è la prima volta che la vedi. Perché a prima volta devi capire tutto, la vedi per la prima volta, devi capire. Quindi è proprio è è per questo che è difficile iniziare, proprio perché il primo impatto è drastico, cioè pesante, è molto impegnativo e quindi ti dico, prendi prendi coraggio e inizia. Perché poi, più tempo passi e m meglio sarà, diciamo, perché le dopo ti ti diventa quasi familiare e poi io penso sempre uhm dico: "Okay, adesso mi metto, faccio queste ore di studio". E penso già come mi sentirò dopo aver studiato.
Okay, mh. Certo. Mh-mh. Eh, sì. Sì. Assolutamen Mh. Certo. Ah, che bello! Vedi, questa è un'ottima idea effettivamente. Ma tu come, mhmm, organizzi le tue ore di studio? Cioè, hai, uhm, non so dei blocchi di studio per cui dici: lavo uhm, studio 2 ore, dopodiché faccio una pausa e mi concedo, non lo so, un una merenda, piuttosto che una passeggiata, piuttosto che dello sport e mi ricarico e quindi poi torno più fresca, uhm, sui libri oppure sei una di quelle che fa le classiche maratone, diciamo così, sui libri.
Mh-mh. Allora, dipende. Perché, allora, se sono messa bene con lo studio, io posso cioè, magari è una cosa che secondo me è molto importante, perché mi fa mhmm, mi fa sentire molto meglio. Io stacco, magari non so, faccio punto una passeggiata, oppure, non so, mi metto a cucinare qualcosa, oppure vado in palestra, magari esco con qualche mio amico, ehm, proprio per staccare. Perché io noto che poi staccando, ehm allora, dipende perché poi se, magari, io penso: "Studio tutto il giorno, poi stacco la sera, al mattino sono più carica", perché appunto son passate tante ore, mi sono distratta per beni e quindi cioè più che altro io preferisco uscire dopo aver finito quello che devo fare quel giorno lì, perché so sì, perché se poi esco in mezzo, magari torno e dico: "No, non ho voglia." Poi magari ti dilunghi
Mh. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Mh. Ah, okay. Certo. Ti senti più tranquilla. Mh, mh, mh. Sì, perdi la la diciamo, lo stimolo che, magari, sei riusci a trovare in quel momento, quindi sì, ma infatti parlavo di pause molto brevi. Quelle quelle piccole pause che ti danno la possibilità di staccare un attimo il cervello, ma di non perdere il ritmo. Ecco, mettiamola così. Mh.
Sì. Ah, okay, sì, sì. Sì, sì, sì. No, poi, vabbè, a volte cioè se parliamo di pause grandi, magari a n volte il mattino vado in palestra e studio tutto il pomeriggio fino magari alle 6-7 e lì, mhmm, proprio la iniziare al mattino presto, ehm, facendo palestra poi mi renda pr mi rende produttiva tutto il giorno. Vece se è a metà, è pochino più difficile. Vece per le pause brevi ehm, beh allora io sono una che posso studiare massimo 1 ora e mezza, 2 di fila, poi deve fare una pausa, perché mi iniziano a fare male gli occhi, ehm, la testa e poi vedo che non non rendo più tanto.
Sì. Ho capito. Certo. Sì. Mh-mh. Okay. Ecco, mh. Mh-mh. Okay, okay. Quindi per te è fondamentale diciamo che, uhm, un buon metodo collaudato è è quello di fare delle piccole pause. Ma senti, oltre alla mhmm, al tuo stress, no, a quello che ti crei tu <chuckles> nel senso che arriva da da te, da da da da mhmm, dalla tua emotività. Ci sono anche degli aspetti esterni, oppure delle persone intorno a te che possono magari, uhm, mhmm, un po' influenzare questo stress sia in positivo che in negativo? Quindi, magari aiutarti a calmarti oppure invece, uhm, a produrti più stress ancora, proprio perché sai magari le classiche mamme che arrivano: "Allora, stai studiando? Quanto cos'hai fatto? <chuckles> Eh, cosa stai facendo?" Eccetera. Ci sono aspetti esterni che influenzano la tua il tuo stress?
Sì, sì, sì. Mh. <chuckles> Sì. Allora, se pensiamo alla mamma, ehm, a me ma mia, mi fa arrabbiare un sacco, perché tu io io faccio tante pause, okay, però nè che non sto studiando. Però lei, non so, entra in camera solo quando io faccio la pausa. Cioè, n
<chuckles> Classico p delle mamme questo. È classico. Cioè
E quindi: "Ma devi studiare! Ma cosa stai facendo?" Quando e io mi arrabbio un sacco perché io è ore e ore che studio. Cioè, s mi sto d facendo 5 minuti di pausa e lì mamma mia mi arrabbio troppo, perché, cioè, io sto studiando, mi sto impegnando e lei dice che non studio, <sucks teeth> lì, mi stressa, mi stressa di più, cioè, proprio mi innervosisco un sacco. Ehm, invece, magari poi anche persone altre persone che mi stressano sono, magari, persone del mio stesso corso Ehm, sì perché
Mh. <chuckles> Sì. Eh. E quindi lo stress aumenta in quel caso. Eh. Mh. Ah. Ah. Cioè, in che senso, spiegami.
eh, magari queste persone hanno già finito di studiare, ehm, oppure, mhmm, ni cioè, magari si lamentano e dicono: "Oddio, devo studiare!"; "Bisogna s dobbiamo iniziare a studiare, manca poco tempo, mancano 10 giorni all'esame." Uhm, cioè, ti agitano ancora di più, perché lo sai che il tep corre, però se te lo dice qualcun altro, lì ti stressi ancora di più.
Mh. Ah-ah. Eh, certo. Eh, sì, sì. Mh. E invece c'è qualcuno o qualche cosa che ti aiuta a calmarti, magari, in prossimità di un esame?
Allora, mhmm, una cosa che mi dà molto sollievo è quando, magari, mhmm, miei amici del corso, magari sono magari non hanno ancora iniziato a studiare o sono messi peggio di me, dico: "Dai, almeno io sono più avanti." "Io son messa meglio, dai!" e lì mi tranquillizzo un po'. Poi, magari, anche uscire con, magari, anche il mio ragazzo, a le mie amiche mi mi fa molto mhmm, cioè mi fa bene proprio perché mi distraggo, non parlo di università, di esami, basta. E se mi chiedono: "Ma come va lo va s va lo studio?" Non rispondo neanche, perché dico: "Basta, non devo devo staccare, non voglio parlare, non vo pensarci." E mi aiuta molto. Poi anche magari fare un po' di sport e, mhmm, sì.
Ah. Certo, certo. Sì, sì. Ho capito. Mh-mh. Sì. Ecco, mh. Okay, quindi stacchi propr mh-mh. <chuckles> Sì. Assolutamente, sì. Ma senti, ehm, invece, parliamo un pochino, ehm, dei giorni proprio appena prima dell'esame, se non addirittura il giorno precedente all'esame. Lì, come cambia il livello di stress, o comunque è è sempre alto? È diverso rispetto a durante la preparazione dell'esame? Cosa succede in quei giorni?
Allora mhmm, allora io diciamo che, uhm, cerco di studiare abbastanza, in modo tale da non impazzire gli ultimi 2 giorni prima dell'esame.
Mh, okay.
Perché poi, io se so che non riesco a fare tutto in tempo e ho 2 giorni, ehm, lì vado un po' in crisi perché so che non di non aver tempo. Quindi, magari piuttosto ehm, diciamo sono più focus, cerco di studiare al massimo i giorni prima.
Mh. Mh-mh.
E poi il mhmm, diciamo, ehm, i giorni prima comunque ehm, i cioè i giorni prima dico magari una settimana prima, poi 2 giorni prima devo solo ripassare e quindi già sono più tranquilla, perché devo solo, magari, ripetere tutto, ehm riguardarmela. Poi, magari, mi faccio degli schemi, in modo tale che i giorni prima mi guardo gli schemi e ripeto, in maniera anche pochino più leggera. Quindi, ci mette anche meno magari richiede meno tempo, perché hai già fatto un lavoro prima. Cioè, se lavori bene prima, poi gli ultimi giorni sono proprio la parte finale in cui devi, più che altro, ripetere tanto, non è ta
Mh-mh. Okay. Sì. Sì. Mh-mh. Assolutamente. Consolidare. Sì, sì, sì, certo. Quindi quel lì il livello di stress si abbassa un po', perché sei conscia del fatto che, comunque, hai studiato, hai terminato quello che dovevi fare. Devi semplicemente, appunto, consolidare e poi andare effettivamente a a dare a dare l'esame. Ma, mhmm, volevo farti un'altra domanda, se posso: ehm, ci sono dei segnali, anche magari fisici, no, che tu noti in te stessa e uhm, e capisci che in quel momento il tuo stress sta s alzando di livello? Quindi, c'è qualcosa nel tuo corpo non so, dormi male, piuttosto che sei agitata. Delle cose, dei segnali che il tuo corpo ti manda per dirti: "Guarda che stiamo superando il livello di stress accettabile."
Esatto! Parti. Allora, sì. Uhm, a me viene mhmm, in quei momenti lì mi viene molto di più l'emicrania. Mi mi inizia a venire emicrania
Ah. Mh-mh.
e poi lì è an è ancora peggio, perché quando hai l'emicrania non riesci a studiare. Quindi ti agiti, ti stressi ancora di più, perché è come se stessi perdendo tempo.
Eh. E lì cosa fai quindi, quando ti capita questo? Cioè, quando ti capita d di sentire appunto che lo stress sta arrivando a livelli da farti venire l'emicrania e quindi non riuscirai non sciu riuscirai poi a studiare. Che cosa ti aiuta in quel caso?
Eh. Allora, in quel caso, mhmm, cioè, proprio capisco che sono arrivata al limite, che sono sto, magari, lavorando troppo oltre le mie capacità, il mio corpo non ce la fa più e quindi io dico: "Okay, mhmm, devo fare una pausa, prolungata." Quindi, proprio stacco tutto, magari, uhm, dormo, magari inizio magari m mi mangio qualcosa, cioè proprio cerco di staccare e di mhmm, di essere più rilassata e dico: "Okay, adesso il tuo corpo non ce la fa più. Te lo sta dicendo. È come se comunicasse, mhmm, una fermata. Ti devi fermare." E quindi lì mi fermo. Cioè, lì mi fermo un po' sono obbligata e un po' cioè, me lo sta dicendo il mio corpo, e quindi ascolto il mio corpo.
Ah-ah. Okay. Mh-mh. Mh-mh. Mh. Assolutamente, mh-mh. Okay. Certo. Assolutame Senti, e invece volevo chiederti se hai una routine particolare e il giorno dell'esame. Quindi la mattina dell'esame gue qualche ora prima, non lo so, c'è qualcosa che, uhm, ti capita di fare tutte le volte che hai un esame e che, se non fai, dici: "Ah no, mhmm, devo farlo perché per scaramanzia per esempio, uhm, è importante per me farlo"?
Allora, diciamo che la giornata dell'esame dipende. Perché se inizia <sucks teeth> ehm, vabbè mettiamo che è al mattino, non è che faccia tanto faccia qualcosa di part in particolare. Semplicemente, mhmm, magari durante il viaggio ripasso i miei schemi e, mhmm
Mh. Mh-mh. Mh-mh. Ah, perché fai degli schemi tu. Okay, okay.
faccio degli schemi. Uhm, leggo solo gli schemi durante il viaggio e mhmm, e basta.
Quindi gli schemi sono una cosa che, ehm, ti aiutano a uhm, anche lì, a toglierti magari lo stress perché ti, uhm, fissano determinati punti, no, e quindi ti, uhm, aiutano a ad alleggerire un pochino lo stress, eventualmente. Come mai fai gli schemi?
Allora, faccio schemi, sì, perché m mi tolgono molto stress e poi perché so i magari schematizzo tutto in dei fogli. Io so che tutto quello che devo sapere è lì dentro.
Mh-mh. Oh, fantastico! Okay, questo è un ottimo Mh-mh.
Quindi, anche il fatto sì, sì, ma anche il fatto di vedere, non so, hai 200 pagine, vedi 10 schemi, ti tranquillizza un po'. Dici: "È tutto qui." Io devo studiare ti rivedi tutti gli le parole chiave, quindi, fai tutto un un collegamento mentale, tipo: "Questo, poi, okay, collegato a questo, che poi parlo di questo"; e, mhmm, mi tranquillizza.
Certo. Mh-mh, assolutamen Certo! Quindi visualizzarlo diciamo che visualizzare tutto quello che devi sapere in pochi schemi ti aiuta a uhm, toglierti dello stress, no, comunque a darti t sicurezza in più su quello che uhm, che sai, o corretto?
Sì, sì, anche perché non puoi rivederti 200 pagine, cioè
Certo, tutto in una volta, ho ca mh-mh.
Sì, ti fai d tuoi schemi, riguardi quello e sai che quelli sono gli argomenti più importanti. Non se sai quelli, cioè, l'esame lo passi, ecco.
È a posto, certo. Assoluta questo mi sembra, effettivamente, un consiglio molto utile, attuabile da tutti che però, ehm, effettivamente aiuta, no, aiuta molto anche nei momenti di stress, nei momenti in cui devi, ehm, ripassare e capire soprattutto se ehm, se sei pronta, se sai se sai tutto, no, quindi, effettivamente mi sembra un ottimo un ottimo metodo. Senti, io ti ringrazio davvero tanto, perché tutti gli spunti che hai dato sono, secondo me, molto utili, no, per tutte le persone che devono affrontare degli esami e quindi grazie mille e a presto.
Sì. Niente, ringrazio te per le domande e per avermi ascoltato.
A presto, ciao.